A gente perdoar, as pessoas é importante para gente. Não é nem para o outro, porque o outro não tava preocupado se a gente ia se machucar ou não, se a gente ia na mai assim lógico que as pessoas podem machucar a gente sem querer, né. O sem querer é uma coisa, é uma vez, agora quinze vezes, ah, isso já não é mais sem querer, né? É é dolo, é vontade de fazer aquela maldade com a gente.
É. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Exato. Uhum. Hum, mas engraçado você falando isso, é que a gente só vai saber quem tem bom coração na verdade, né. Só vai saber que a pessoa realmente fez com intenção, repetindo. Então geralmente dá uma chance, aí dá a 2ª, a 2ª já complicada, chega né, se você der a 2ª vai ser a 3ª, 4ª, 5ª, né.
Então chega. Vixe. E chega. Porque e a história do perdão é a gente com a gente mesmo, porque na verdade a gente carrega com a gente uma mala. O tempo todo. Uma mala de experiências, de sentimentos, de sensações, de ideias, e é com essa mala que a gente vai partir um dia.
Hum. Uhum.
E aí, a gente não tem que carregar o resto da vida uma mala que vai ter o tijolo da raiva, da da da da tristeza, do ódio, do rancor, dessas não é bom, é muito pesado, esses sentimentos pesam muito na mala da gente. Mas quando Opa. Então, mas uma coisa é perdoar, outra coisa é falar eu vou esquecer, esquecer não é perdoar.
Uhum. É, e corra ai por dentro, né, quem sente? Uhum. Uhum.
Esquecer é esquecer, e esquecer não administra o sentimento.
É.
E aí, para administrar o sentimento a gente realmente precisa fazer o exercício de se olhar, olhar o outro sem raiva. Porque quando a gente tem raiva, a gente não pensa, a gente só sente raiva, e decidir que perdoar é a melhor parte da história da gente mesmo. Então, pegar essas experiências pessoais, e transformar em história do bem pra gente, e do perdão para o outro, né. Eu acho que é isso mesmo.
Uhum. Uhum. Uhum. É é é entender também que cada um oferece o que tem, né, e nem todo mundo, <chuckles> nem todo mundo vai oferecer, né. O o que é justo, o que deveria ser, né, nem todo mundo nem todo mundo está na mesma vibração que você, vamos dizer assim.
É não é é isso aí. É isso mesmo. Exatamente. Exatamente. É na mesma é verdade, é isso mesmo. Ai olha obrigada.
Olha, achei bem interessante a nossa conversa, obrigada por partilhar comigo e até a próxima.
Obrigada viu, você foi muito gentil todo o tempo me ouvindo, viu, muito obrigada, até à próxima, valeu.
Valeu. Tchau tchau.